はい。ふん。
例えば、ね、その場を離れた後に家を帰る途中でメモを見たりとかすると、だいたい名前はね、あの
はい。 はい。 うーん、うんうんうん。
ま、難しい時もあるんですけど。お孫さんがいっぱいいる方とか。<laughs>
ええ。<laughs> 大家族の方であったりとかね。<laughs> へ <laughs> はい。
そう。その時は、もう、ちょっと間違えちゃう時もあるんですけど、でも、なんか、名前を言う姿勢を見せると、いやいや違う違う、だダイキとか、なんか、そう、あのね、訂正も入れて、なんか、急に親しい雰囲気になるというか。
ええええええ。 <laughs> <laughs> はいはい。
あの、教えてい話していただいたことを、なので忘れないようにしてます。
あの、そうするとね、例えば、ま、あの、わからないですけど、この人とだいたいこの日に会う、次にまあ、から、少し、じゃあ、この前、なんか、こういう話をしてたよねって言ってノートを、話をする前に読んで、事前事前や、情報とかいうか、その見ておくことあるんですあ、あるんですか？
はい。 うん。 はい。 はい、事前準備。 あ、たまにあります。あの、たまにラインを見返したり。その方との。
ああ、そうなんですね。 ああ、というまではいはい。ええええ。
会う前にラインを見返して、ああ、そうだ、こういう話してたんだとか、あ、そうだ、転職考えてたんだ、この子はとか。
うんうん。 うーん、うんうん。
そういうことは、よくやります。
ちょっとその具体例、さ先ほど転職とかありましたけど、そのラインま、ラインとかノートを見て役に立ったという、1つ例を教えてもらえますか？
はい。 そうですね、あの、いむ私が結婚する前に、えっと、勤めていた会社で、で、あの、私は秘書だったんですけれど。
ええ。 はい。 ええ。